देखिए जब भी बात मनोरंजन की होती है तो सबसे पहला नाम आता है फ़िल्मों का और अ, जब भी हम लोग फ़िल्मों की बात करते हैं तो अ, भाई क्या ही कहने लोग तो हमेशा अ, फ़िल्मों से जुड़े जुड़े ही रहते हैं, हमेशा ऐसा ही देखा गया है। लेकिन अ अ, मतलब जिस तरह से समय बदला बदला है उ उस तरह से ना उसका चलन भी बदला है। तो फ़िल्में पहले जिस तरह की हुआ करती थी एक लंबे समय के लिए फ़िल्में हुआ करती थी, धीरे-धीरे अ, फ़िल्मों का जो मान लीजिए समय अ, वो समय भी थोड़ा-थोड़ा घटता गया अ, मतलब एक फ़िल्म बनने का, अब उसके साथ-साथ ना अ, फ़िल्मों के पैटर्न भी बदलने लगे। आज के समय में देखा जाता है ना अक्सर अ, ब पुराने फ़िल्मों का रीमेक भी बन जाता है, जो लोग देख भी रहे हैं। तो मुझे ये समझाइए कि सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि आपको फ़िल्में कितनी ज़्यादा पसंद है? और दूसरा, क्या आपको रीमेक अ, ब फ़िल्में इसमें आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है कितना अच्छा है, कितना नहीं है?
हुँ, जी। हुँ। देखिए पहले तो मैं कहूँगा कि हाँ, मुझे फ़िल्में बहुत पसंद हैं पहले से ही पसंद रही हैं और मैं तो मतलब कह सकते हैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ फ़िल्मों का या सिनेमा का, चाहे कुछ भी हो मैं तो फ़िल्में, वेब शोज़, एनिमे वगैरह सब कुछ देखता हूँ, सब कुछ ही पसंद है मुझे। पर अ, पहले से ही शौक रहा है और जहाँ तक रीमेक्स की बात रही है मुझे अ, ए मुझे रीमेक से ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं है। पर ऐसा होता है ना कि जब आप किसी मतलब अगर किसी आप अच्छी कहानी का रीमेक बना रहे हैं, तो मतलब अगर कोई ऐसी फ़िल्म का रीमेक आप बना रहे हैं जो पहले ही ब्लॉकबस्टर है, पहले ही सभी लोगों ने देखी हुई है, जिसकी कोई बनाने की जरूरत नहीं है तो उम, मुझे, तब मुझे वहाँ पे दिक्कत होती है रीमेक से। अ, अगर तो आप रीमेक इसलिए बना रहे हैं, शायद किसी ऐसी कहानी का रीमेक बना रहे हैं जो ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं है, जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, उसका आप अच्छा रीमेक बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पर वो फिर एक अगर आप रीमेक बना रहे हो तो फिर एग्ज़िक्यूशन अच्छा होना चाहिए। अ, मुझे ऐसा लगता है। ये नहीं होता कि आप क आपके पास कोई ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं है, आपके पास कोई ओरिजिनल स्टोरी नहीं है, इसलिए आप बस पैसा कमाने के लिए कहीं और से स्टोरी उठाकर बस उस पे मूवी बना दे रहे हैं, जैसा कि आजकल काफ़ी ज़रा ट्रेंड देखने को मिल रहा है मुझे।
क्या बात है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। अ, बहुत सही बात कही है आपने कि अ, ब ऐसी कोई अ, फ़िल्म जो शायद लोगों तक ना पहुँच पाए अ, उसका अगर रीमेक बनाया जाए तो शायद वो असरदार हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं अ, ब चूँकि हम अ, रीमेक फ़िल्मों की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जब पहली बार जब वो फ़िल्म बनी हुई अ, हो अ, उसमें जितनी मेहनत की गई हो, जैसे हम लोग अगर उदाहरण लें अ, आज के समय में उम, जैसे एक बहुत अच्छी फ़िल्म अ, रही है शोले, अगर बॉलीवुड की बात करें त हर एक, हर ए एक आइकोनिक फ़िल्म है, हर एक इंसान ने देखी है, बच्चे से बूढ़े स सभी ने। अब उस फ़िल्म को बनाने के लिए जो मेहनत की गई है, जिस तरह से उसकी कहानी लिखी गई है, सारी चीज़ों को जिस तरह से बनाया गया है, अब अचानक से अगर अ, इसी फ़िल्म का दोबारा से रीमेक बनाया जाए, तो मान अ, लीजिए जो प्रोड्यूसर है, जो पैसे डाल रहा है इसको बनाने के लिए उम, तो उसका विषय वस्तु क्या होगा? घुमा-फिरा के तो वही कि बिज़नेस किस तरह से आ सकता है? क्योंकि एक सुपरहिट फ़िल्म है, जो अगर दोबारा से आई और चर्चे का विषय अ, मतलब अचानक से बन सकती है क्योंकि ट्रेंड में अ, आ जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि अचानक से इन चीज़ों को दोबारा लाना, तो क्या उसकी जो अ, मूल अ, गाथा थी या उसका जो है ना हम लोग कहेंगे अ, व कहानी का जो मूल जड़ था, उसका जो एसेंस है हम लोग जिसको बोलते हैं, वो कहीं न कहीं खत्म हो जाएगा, आपको क्या लगता है?
हुँ। हाँ, हाँ। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ओर ओरिजिनल फ़िल्म। हाँ, बिल्कुल। ये आपने बिल्कुल सही बात की है और मुझे भी कहीं न कहीं काफ़ी फिल्मों के लिए ना ऐसा लगता है, खासकर वो फिल्में जो बस एक कैश ग्रैब के तौर पर बनाई जाती हैं। यानी कि सिर्फ इसलिए बनाई जाती हैं कि आप प्रोड्यूसर को या फिल्ममेकर को जल्दी-जल्दी पैसा कमाना है। उसके पास कोई ओरिजिनल कहानी नहीं है, स्टोरी नहीं है। तो आलसपने में उसने कहीं और से या उसकी क कह सकते हैं उसका सुस्तपन है, उसका आलसीपन है। वो शायद ढंग से काम नहीं करना चाहते या तो त उन्होंने क्या करते हैं वो कि जो एक पुरानी कोई सुपर हिट फिल्म की स्टोरी उठा लेते हैं। या कोई बहुत अच्छी स्टोरी उठा लेते हैं किसी और चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री की हो, साउथ से हो, हॉलीवुड से हो, इंटरनेशनल फिल्म हो। तो उनकी स्टोरी उठा के उस पर एक से एक रीमेक बनाने की कोशिश करते हैं। उन जिस जिसको मतलब शायद उनको ये लगता है, इस इस को उनको इस ऐसा उनकी सोच श शायद रहती है कि जो लोग हैं, ऐसा आसानी से स्वीकार कर लेंगे। पर <clears throat> आजकल आपने देखा होगा ट्रेंड काफ़ी बदल गया। अब लोग अगर म लोग ना अब रीमेक का नाम सुनते ही परेशान होने लग गए हैं। वो पहले ही अ, इरिटेट हो जाते हैं। भले ही जो फिल्ममेकर है वो पूरी एक ईमानदारी से बनाने वाला हो, कुछ भी हो। लेकिन अब जैसे ही लोग रीमेक सुनते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होने लगती है, जो कि देखिए मैं उनको ब्लेम भी नहीं करता हूँ। काफ़ी सही है मुझे अ, कहीं न कहीं रीमेक्स का एक जो चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। वो इसलिए भी हो गया है कि कहीं न कहीं अब लोगों के अ, लोगों को ये समझ में आने लगा है कि कहीं अ, जो ओरिजिनैलिटी है, अगर कहानी के तौर पर देखा जाए, वो कहीं न कहीं खत्म होती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा कम होती हुई दिखती है। ऐसा लगता है कि ओरिजिनैलिटी नहीं है तो लोग परेशान हो जाते हैं उस चीज़ से। क्योंकि उनको भी कुछ नया चाहिए, नया देखना है। और जो आपने बात कही कि जो मूल कहानी होती है, जो ओरिजिनल फिल्म होती है, उसकी जो एसेंस है वो कहीं न कहीं इससे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। उसक उसके ऐसा लगता है, उसके साथ समझौता किया गया, जो कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी ऐसी सुपर हिट फिल्म जो ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने देखी हुई है। जो अभी भी लोग कभी भी, कहीं भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आसानी से देख सकते हैं। आप उस फिल्म का दोबारा रीमेक बनाके क्या करोगे? उसकी कोई खास ज़रूरत तो नहीं है। या मेबी शायद यही है कि आपके पास कोई को कोई कहानी नहीं है अच्छी, आपके पास कोई ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं है। तो आप बस पैसा कमाने के लिए दोबारा एक उसी फॉर्मूले को, उस घिसे-पिटे फॉर्मूले को दोबारा घस घिस के पैसा कमाना चाहते हैं फिल्म के थ्रू।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। <chuckles> जी, हाँ। हाँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। नहीं, बात आपकी सही है मतलब और कहीं न कहीं ना लोगों के मन में वो एक अ, तुलना अ, बैठ जाती है कि नहीं पहला कैसा था, अभी कैसा है और इस वजह से चर्चा अ, काफ़ी ज़्यादा मतलब दूर तक खींची ज चली जाती है। तो अ, बात सही है अ, आप कह सकते हैं कि न अब अब या तो पॉज़िटिव हो या तो फिर नेगेटिव हो लेकिन पब्लिसिटी ज़रूर होती है। जो कहीं न कहीं शायद डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को फायदा मिलता है, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन ए आप एक ए एक ब बात बताइए कि उम अ, ऐ ऐसा भी तो हुआ है कि कुछ-कुछ फिल्मों के रीमीक बने हैं, जो पहले से ही अ, अच्छे फिल्म रहे हैं। जैसे एक अ, अगर मैं उदाहरण दूँ जैसे देवदास एक बहुत पुरानी फिल्म है। अ, फिल्म वो पहले पिच पहले बन चुकी है बिल जो ब्लैक एंड व्हाइट में आ चुकी थी, जिस जो अ, दिलीप कुमार जी ने की थी। उसके बाद उस फिल्म का जब रीमेक बना अ, दोबारा जब संजय लीला भंसाली जी ने बनाया और देवदास अ, शाहरुख खान के साथ बनाया, वो भी सुपरहिट रही है। इसमें आपका क्या विचारधारा है कि दोनों एक ही कहानी है, एक ही तरह से बनी है लेकिन अ अ, मतलब 2 अलग-अलग ये अ, मतलब लोगों ने उसे अ, परफॉर्म किया है। 2 अलग-अलग अ, ब अ, डायरेक्शन उस सबको मिला है। अ, स्क्रिप्ट में चु बहुत ही, बहुत ही मामूली, मामूली से बदलाव अ, शायद हों। अ, मूल क कहानी से कहीं से भी वो भटके नहीं थे फिर भी लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। आपको क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है?
हाँ, बिल्कुल। <chuckles> बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। जी, हाँ। बिल्कुल। हाँ, वो क्या? जी। अ, देखिए, मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अ, देखिए एक तो ना वक़्त का भी फ़र्क है। उस टाइम पे क्या था ना कि जो एक तरह अगर हम इंडियन ऑडियंस की बात करें, तो उनके पास उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। अ, जैसे आज के टाइम पे तो इतने ऑप्शन हैं, आप इतना-इतना ज़्यादा कंटेंट कंज़्यूम कर रही है पूरी दुनिया। इतनी इतनी मतलब ऐसी-ऐसी फिल्में इन लोगों ने देख ली हैं, ऐसे-ऐसे कांसेप्ट्स देख लिए हैं, इंटरनेशनल कंटेंट इतना कंज़्यूम कर लिया है तो अब जब यहाँ कोई रीमेक का सवाल उठता है ना, तो लोगों के मन में वो एक मानसिकता आ जाती है कि यार, अभी भी रीमेक से ही मतलब, एक तो वो परसेप्शन बन गया है कि जो हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री है, जो बॉलीवुड है वो सिर्फ रीमेक बनाता है। मतलब कि पिछले जो पहले की फ़िल्म जो हिट भी हुई हैं, काफ़ी वो उनमें से पता चलता है बाद आज लोगों को पता चलता है कि वो भी रिमिक्स थी, उस टाइम पे मुझे लगता है कि एक तो ऑप्शन भी नहीं थे और दूसरा जो मैंने कहा, कि जब आप फ़िल्म को इसलिए बना रहे होते हो क्योंकि आपको एक अच्छी फ़िल्म बनानी है आपको ऐसा लगता है कि हाँ आज के समय में, आज के परिवेश में उस कहानी को ढालकर, आज के स्टार के साथ एक बढ़िया फ़िल्म बनाकर लोगों को देते हैं, उ वो सब वो सिर्फ एक कैश ग्रैब नहीं, वो उनको एक अच्छी फ़िल्म बनानी है। जैसे संजय लीला भंसाली वो एक अच्छे फ़िल्ममेकर हैं, वो तो काफ़ी शानदार फ़िल्ममेकर हैं। तो वो कोई फ़िल्म बनाते हैं तो शायद उनका उद्देश्य रहता है कि उनको एक अच्छी फ़िल्म बनानी है लोगों के लोग लोगों के लिए, लोगों के मनोरंजन के लिए। वो ऐसा नहीं करते कि वो बहुत ज़्यादा क क मतलब सिर्फ एक शॉर्टकट तरीके तरीका अपना कर एक कैश ग्रैब बना दें नहीं, उनका उद्देश्य रहता है अच्छी फ़िल्म बनाना, वो शानदार फ़िल्ममेकर हैं भी, तो इसलिए फिल्में हिट भी जाती है। जैसे अभी आपने अ, देवदास की बात की थी तो चलिए 1 और फ़िल्म की ही बात कर लेते हैं अ, अग्निपथ की। अ, उन्नीस सौ नब्बे में अमिताभ बच्चन की अग्निपथ आई थी, 1990 या 80 के दशक में, मुझे ढंग से याद नहीं है, फिर 2012 में उसको दोबारा एक तरह से रीबूट या रीमेक करके ऋतिक रोशन के साथ बनाया गया उसमें संजय दत्त थे, ऋषि कपूर थे, वो फ़िल्म मैंने देखी है। और मैं सच बता रहा हूँ कि मुझे रीमेक जो थी ना वो मूल फ़िल्म से बहुत ब बढ़िया लगी थी, बहुत ज़्यादा बेहतर लगी थी। क्योंकि मतलब उसमें ऐक्टिंग उसकी नई क्योंकि देखिए कोई अच्छी है बहुत अच्छी फ़िल्म रहती है ना जो कि कल्ट क्लासिक बन जाए, उसका जब आप रीमेक बनाते हैं तो बेंचमार्क को सरपास करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, ऑलरेडी पिछली जो फ़िल्म इतनी
जी। हुँ, हुँ। जी।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 हुँ, हुँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल। क्या बात है। हुँ। हुँ। तो मैं मैं मैं बस मैं मैं आपको मैं आपको बस यहाँ पर काट रहा हूँ बस एक ही एक ही सवाल क्योंकि अ, इसी से जुड़ा हुआ होगा आपका जवाब, बस यही है क्योंकि आपने कहा अग्निपथ की आपने उदाहरण ले ली है और आपने कहा कि आपको जो अ, रीमेक फ़िल्म जो बनी वो आपको काफ़ी उम्दा लगी है। तो ब मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है जब कोई फ़िल्म रीमेक बनाता है और वो भी सुपरहिट फ़िल्म का रीमेक बनता है, कौन-कौन सी ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि दर्शक को सही मायनों में, उसको ना उसके जो मन की जो अपेक्षाएँ हैं वहाँ तक उसको अ, पहुँचा सके द ये जवाब दे दीजिए बस इसके साथ।
जी, बिल्कुल-बिल्कुल। जी। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, जैसे अगर हम अग्निपथ के उदाहरण लेकर ही बात कर रहे थे, अब देखिए आपको पता है कि अग्निपथ जो है वो एक कल्ट क्लासिक फ़िल्म है उसके लिए अमिताभ बच्चन जी को मतलब नेशनल अवार्ड तक मिला था तो बहुत आइकॉनिक फ़िल्म है। उसका जब रीमेक और रिबूट बनाया जाता है तो अ अ, जैसे किसी भी एक स एक सफल या एक बहुत ही सुपरहिट अगर ओरिजिनल फ़िल्म का रीमेक बन रहा है तो अ, ज़ाहिर-सी बात है कि लोगों की अपनी अपेक्षाएँ रहेंगी उससे, वो फ़िल्म एक ऑलरेडी बेंचमार्क सेट कर चुकी है। अब या तो जो रीमेक बनाएँगे आप या तो मतलब या तो उसको उसी बेंचमार्क के नज़दीक रहना होगा या वहीं रहना होगा या उससे ऊपर जाना होगा। थोड़ा-सा भी उ 19-20 का भी फ़र्क आता है। थोड़ा-सा भी बेंचमार्क से नीचे अगर फ़िल्म रहती है ना तो हिट नहीं जाती है और ये हमने काफ़ी बार देखा है। तो इसलिए ज़्यादातर तौर पर हम देखते हैं कि रीमेक उतनी मतलब सफल नहीं हो पाती हैं। तो कहीं न कहीं अग्निपथ में वही एक बात थी मुझे लगता है उसका जो स्क्रीनप्ले है, उसकी जो राइटिंग है बहुत शानदार है, मतलब नई वाली जो अग्निपथ थी ऋतिक रोशन की, वो पहले ही सीन से आपको हूक कर लेती है, उसकी कहानी इतने बढ़िया तरीके से उसका स्क्रीनप्ले इतना बढ़िया है, आप बोर नहीं होते पूरी कहानी में, कहीं भी बोर नहीं होते हैं। और जो कैरेक्टर्स को जिस तरह से लिखा है ना, आप कनेक्ट कर जाते हैं कैरेक्टर से, मुझे अभी भी याद है कि संजय दत्त का जब वो कांचा चीना का जो कैरेक्टर एक तरह जब उसका लुक रिवील हुआ था, जब वो कैरेक्टर देखा था मैंने फ़िल्म में, उतना आइकॉनिक कैरेक्टर है आज तक, उनका लुक इतना आइकॉनिक है, उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी आइकॉनिक है और वही ऋषि कपूर का जो उसमें कैरेक्टर था रफ लाला का। तो ये जो कैरेक्टर्स थे जिनकी पूरी कहानी थी, स्क्रीनप्ले था, मुझे लगता है ये एक बहुत ज़्यादा खासियत होती है और मुझे तो मतलब पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि जो न्यू जो एक ऋतिक रोशन की जो अग्निपथ थी, वो मुझे अमिताभ बच्चन जी की अग्निपथ से ज़्यादा बेहतर लगी थी। अगर मैं स्क्रीनप्ले वगैरह की बात करूँ मैं एक ऐसा पल नहीं था उस पूरी फ़िल्म में जब मैं बोर नहीं हुआ।
जी, जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। क्या बात है! हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी, जी। हुँ। हुँ, हुँ। क्या बात है क्या बात है। तो मतलब कहीं न कहीं अ, फ़िल्म अगर रीमेक भी बने तो रीमेक बनने के साथ-साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक इंसान को जो भी उस अ, फ़िल्म से जुड़े हुए हैं, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो निर्देशक हो, अ, चाहे वो आपका ब स्क्रिप्ट राइटर हो या जो स्क्रीन पे राइटर हो, हर एक इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ को मतलब अ, उस मुकाम तक ले जाने के लिए। है ना? ताकि चीज़ों को अच्छी लगे, जैसे आपने उदाहरण दिया और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अ, सुनके खुशी हुई काफ़ी एक अ, मतलब ये देखिए अ, हम लोग अभी जिस विषय पे बातचीत कर रहे हैं ना यहाँ पर देखिए कि किस-किस तरह के अ, मतलब अ, चीज़ें बदल रही हैं, कभी ऐसा लगता है कि रीमेक चीज़ अच्छी नहीं होती है। कभी-कभार ऐसी रीमेक फ़िल्म भी अच्छी होती है। नहीं, ये होता है बिल्कुल तो अभी अभी जैसे अ, रीमेक की ही बात चल रही है तो अ, मेरा एक सवाल आपसे और है कि देखिए अ, चूंकि अ, रीमेक चीज़ों अ, रीमेक को लोग अक्सर ले भी लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं। अब इसके साथ-साथ जैसे तो पुराने गाने होते हैं, एक उदाहरण के तौर पर पुराने गाने होते हैं, पुराने गाने को भी लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। तो आज के समय में मान लीजिए कहानी जो भी हो कोई ना कोई पुराना गाना आजकल डाल दिया जाता है रीमेक के तौर पर ताकि वो फ़िल्म में ना लोग उससे जुड़ जाएँ या कनेक्ट हो जाएँ। आप इस विषय को कैसे देखते हैं, मतलब अ, पुराने गाने को दोबारा वापस लाना, क्या संगीत की कमी हो गई है, कम्पोज़र को दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, क्या चल क्या रहा है?
जी। बेहतर बनाने के लिए। बिल्कुल। <laughs> बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी हाँ। डाल दिया जाता है। हाँ, ये ये भी कोई फ़िल्मों वाला एक सीन है कि जैसे फ़िल्मों में होता है ना कि कई काफ़ी बार ऐसा लगता है कि अ, आपके पास कोई कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आपके पास कोई ओरिजिनल स्टोरी नहीं है। वैसे ही आजकल गानों को लेकर भी ऐसा लग रहा है अभी तो बीच में एक ऐसा चलन आ गया था कि हर दूसरा गाना रीमेक है, हर दूसरा गाना रीबूट है। और फ़िर देखिए वो गाने या तो ऐसा हो ना कि जब आप रीमेक और रीबूट बना रहे हैं, वो भी इतने आइकॉनिक गानों का, तो फ़िर आपको वही बेंचमार्क हासिल कर मतलब आपको उनके बराबर पे खड़ा होना होगा, मतलब उससे नीचे तो आप जा ही नहीं सकते या तो उससे बेहतर, नहीं तो उसके बराबर ये तो बेयर मिनिमम जो आपको करना होगा क्योंकि भई पहली बात मतलब ये है कि आप इतने आइकॉनिक गानों का अगर रीमेक बना रहे हैं जो पहले ही इतने हिट हैं, जो लोग आज भी सुनते है, जो टाइमलेस हैं, उसका रीमेक बनाने की पहली बात तो कोई ज़रूरत है नहीं। तो कई बार हाँ, लोगों के मन में ना ये धारणा आ जाती है जो कि ग़लत नहीं है बिल्कुल सही है ये परसेप्शन कि क्या उम, ब क्या अच्छे कम्पोज़र या अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं है जो एक नया गाना बना सके, ओरिजनल म्यूज़िक बना सके। तो कहीं न कहीं ये जो एक एक तरह से कह सकते हैं जो अ, जैसे लैक ऑफ ओरिजिनैलिटी है ना? या लैक ऑफ़ न्यू कॉन्सेप्ट है, चाहे फिल्मों में हो या गानों में हो, ये कहीं न कहीं लोगों को उम, तंग भी करता है और अब तो देखा भी हमने जो जितने भी पिछले टाइम में कुछ रीमेक्स या रीबूट्स निकाले गए हैं बस उम अ, पुराने गानों के उनको ट्रोल कितना किया गया सोशल मेडिया में बहुत ट्रोल किया गया। इम
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ, हुँ। <laughs> बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, जी।
तो मतलब ये अ, लोगों की प्रतिक्रिया को अब समझ जाना चाहिए अ, चाहे फ़िल्म निर्माता हों या म्यूज़िक डायरेक्टर्स हों उनको भी कि भई अ, तो कुछ नया लाना पड़ेगा आपको भी, आपको भी इवॉल्व होना पड़ेगा आप आलसपने में नहीं जी सकते कि आपको आलस आ रहा है या आपके पास कुछ नया नहीं है तो भई पुराने गानों की रीमेक निकाल दो पुरानी फिल्मों की रीमेक निकाल दो। वो चल भी नहीं रहे हैं या तो वो चल रहे हों उतने अच्छे बनाए गए, उतने अच्छे भी नहीं बनाए जाते हैं।
हम्म। <chuckles> नहीं, मतलब वही घुमा-फ़िरा के बात व वहीं पर आ जाती है कि लोग सोचते हैं कि नहीं चलिए कहीं न कहीं सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाया जाए, ट्रेंड में चला देते हैं कहीं न कहीं शायद फ़िल्म अ, द देखने के लिए लोग आ जाए। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, कहीं न कहीं य ये यहाँ पर खामियाँ नज़र तो आ रही है। लेकिन एक बात बताइए आज के समय में क्योंकि अ, मतलब इतनी रफ्तार से टेक्नोलॉजी विकास कर रही है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तरह-तरह के कॉन्टेंट सबके सामने मौजूद हैं। तो अ, ब यहाँ पर क्या आपको क्या यहाँ पर कोई अवसर नहीं दिखता कि क्रॉस लैंग्वेज जो हम लोग बोलते हैं अडॉप्शंस। मान लीजिए कि अ अ, कोई बंगाली भाषा में बनी कोई कॉन्टेंट है जो हिंदी में आई या हिंदी भाषा में बनी कोई कॉन्टेंट जो साउथ में आई, साउथ की बनी कोई कॉन्टेंट मान लीजिए नॉर्थ में आई, इस तरह की जो कॉन्टेंट्स हैं जो अ, काफ़ी हद तक अच्छी रही हैं। शायद पूरे भारतवर्ष में या बाहर इंटरनेशनल हर इंसान तक नहीं पहुँच पा रही है, कहानी बहुत अच्छी है। आपको क्या लगता है इस तरह की रीमेक्स कितना असर डाल सकती हैं?
हाँ, बिल्कुल। हाँ, आ जाएँगे। जी हाँ। जी। हुँ। जी। बिल्कुल।। हाँ, ये मैं कहूँगा कि ये जैसे अगर हम ऐसी फ़िल्म की एक बात करें दृश्यम, दृश्यम जिसमें अजय देवगन की आई थी तो कहीं काफ़ी मतलब अ, काफ़ी लोग या ज़्यादातर लोग मैं कहूँगा, जो मलयालम सिनेमा को नहीं देखते थे उस वक़्त, उनको रीमेक के द्वारा पता चला कि जो ये जो ये एक ओरिजिनल फ़िल्म है दृश्यम जो मलयालम सिनेमा में बनाई गई है। जिसमें मोहनलाल जैसे बड़े एक्टर हैं। तो र कई बार ऐसी तो कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता। बहुत ही अच्छी कहानियाँ होती हैं, तो उसको दुनिया के सामने लाने का काम रीमेक्स करती हैं। तो दृश्यम एक अच्छी रीमेक आप कह सकते हैं कि वो फ़िल्म भी अच्छी थी और उन्होंने एक ऐसी स्टोरी को लिया जिसका जिसको उस वक़्त ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। तो कहीं न कहीं इस तरह की कहानियाँ अगर आप ग्लोबल लेवल पे भी सुनाना चाहें, ऐसी कहानियों को लेके आए सबके सामने, तो ज़्यादा सही रहेगा मैं ये कहूँगा।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी। क्या बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सही कहा और आपके विचार मुझे बहुत बेहतरीन लगे, चीज़ें अ, काफ़ी सुलझी हुई लगी कि क्रॉस अ, मतलब लैंग्वेज अडॉप्शंस स सही मायने में कहा जाए तो काम कर सकती है। मुझे मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, आपके जवाब सुनते हुए, मैं आशा रखता हूँ हम लोग दोबारा मिले और ऐसे ही किसी नए विषय पे हमारी बातचीत हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। जी, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि हमारी दोबारा ज़रूर बात होगी। आपका बहुत धन्यवाद।